Teknoloji kullanımı dengenin dengemizi nasıl bozuyor sence?
Aslında hani o kadar derin bir konu ki, hani, uykudan odaklanmaya, birbirimize olan iletişime, dolayısıyla, hani, gündelik hayatımıza, hani, spor yaparkenkenki ağırlık kaldırmamıza kadar bütün noktalara etki ediyor diyebilirim.
Hımm. Evet, haklısın aslında ya. Bu teknoloji kullanımı özellikle gece yatmadan önce telefon kullanmasından dolayı, eee, uykunun dengesinin bozulması ve kalitenin düşmesi aslında günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi.
Hı hı. Kesinlikle.
Peki sence, eee, bunun bizim özel hayatımızda ne gibi bir etkileri oluyor? Mesela dün gece diyelim ki telefonuna baktın ve o şekilde uyudun. Eee, uyku kaliten nasıl etkileniyor? Ertesi gün nasıl uyanıyorsun? Gündelik hayatın nasıl etkileniyor? İş, özel hayat, eee, s sınırlar açısından örnek de örnek verebilir misin, eee, bunu da anlatırken?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Tabii ki özellikle, hani, bir, ııı, uykudan önce baktığımız bir ekran süresi aslında hayatımıza o kadar etki ediyor ki. Hani kaliteli bir uyku için zaten 7-8 saatlik güzel bir uyku gerekiyor. E, dolayısıyla, hani, aslında, hani, hayatımızın, eee, enerjisini dolduracak, o 3'te 1'lik alan zaman dilimine, hani, kötü bir giriş yaparak aslında, hani, güne belki 5-0 ekside başlıyoruz. Hani şöyle ki mavi ekrana baktım, orada saçma sapan belki video benim aklımı çeldi ya da değişik hiç görmediğim bir şey. Eee, ben aslında onunla uyudum, aslında ben zihnimi boşaltamadım, sevdiğim bir aktivite yapmadım, aslında bir bağımlılığımı devam ettirdim ve dolayısıyla kalitesiz bir uyku yaşadım. E, sabah kalktım, kötü uyandım, aslında kötü bir güne giriş yaptım, belki tekrar elime telefon aldım. E, daha da kötü güne, u uygun başla kötü başladık, e, zaten aslında belki 10-0 geride başladım. Dolayısıyla, hani, zincirleme aslında bir kaza gibi, kötü bir iş, kötü bir odaklanma, kötü bir ilişki derken aslında, hani, yıkılan bir duvara gidiyor.
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Evet. Peki, ımm, eee, bunu yaşadığın bir anın var mı mesela? Yani, işte, dün gece mesela telefonuna baktın, eee, çok, eee, o mavi ekran dedin. Bu mavi ekranın zaten insanın bu gözlerine ve beynine verdiği zararı hepimiz biliyoruz ne kadar zararlı olduğunu. Mesela, işte bu, bunu engelleyici bir gözlük falan kullanıyor musun? Eee, ve, işte, bunu sorayım şu anda.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. <smacks lips> Tabii ki aslında, hani, bu mavi filtreli gözlükler kullanmaya başladım ama olay zaten aslında, hani, bu bağımlılığı keşfetmek ve bu bağımlılığın aslında, hani, bir çözümüne kavuşmasını sağlamak. Şöyle ki, hani, gece yatarken mesela sosyal medyaya bakıyorum. Eee, hani, 2 tane komik videodan sonra, hani, güncel durumla ilgili, ya, dünyadaki, hani, siyasi anlaşmazlıklar, savaşlarla ilgili önüme bir şey düşüyor. E, beni çok etkiliyor. Belki, hani, yarım saat onu düşünüyorum. Hani, kötü bir, uuu, duyguyla aslında, hani, uykuya giriyorum. Yaklaşık, hani, 3 gün önce oldu aslında, hani, ne alaka bir şekilde, hani, Güney, eee, Güney Amerika kıtasındaki bir ülkede yaşanan, böyle, bir saçma bir kaza önüme düştü ve hani, 1 saat mesela kendime gelemedim. Uyudum. Uyandığımda mesela hâlâ aklımda o vardı. Rüyâma bir şekilde etki etmişti. Hani, sabah kalktım kalktığımda böyle, 15 dakika sersemdim. Ya, o günüm mesela gerçek anlamda çok ciddi etkilendi. Hani, bu gerçek anlamda mesela beni etkiledi, hani, bunun gibi birçok örnek var ki yani, etrafıma baktığımda, hani, telefon bağımlısı, hani, zombiye dönüşmüş, tamamen iletişimi koparmış milyonlar var.
Hı hı, evet. Hıı. Değil mi? Hıı. Hıı. Evet. Değil mi? Tabii öyle insanlar da var yani. Eee, özellikle birçok insanın bu yatmadan önce telefon kullanma alışkanlığı, onların, eee, uyku kalitesinin düşmesi ve bundan dolayı da günlük, eee, gündelik yaşamının kalitesinin düşmesinden dolayı bu dediğin zombi insanlar aramızda her zaman dolaşıyor. <clears throat> Peki, şimdi, şunu, ııı, sormak istiyorum. Şimdi bu teknoloji geliştikçe, eee, aslında biraz özel hayat, iş hayat dengesi iş hayatı dengesi, eee, birbirine girmiş durumda özellikle Türkiye'de. Yani, mesela, işte, mesai saatlerin 8-5 diyelim ve 5'ten çıktıktan sonra senin aslında işle herhangi bir işin kalmıyor. O yüzden iş için birinin seni rahatsız etmemesi lazım ama ne yazık ki eee, bugünlerde Türkiye'de, eee, böyle bir şey söz konusu değil. Yani gece saat 11'de bile seni iş için arayıp rahatsız edebilirler. Sen bu konu hakkında, bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yani, eee, ııı, bunun mesela kültürel olarak da bize nasıl bir etkisi oluyor?
Hı hı. Kesinlikle öyle. Tabii. Hı hı. Maalesef. Hı hı. Evet. Hı hı. Maalesef. Hı hı. Aslında, hani, bunlar tamamen birbirine olan zincirleme reaksiyonlar gibi, hani, kötü gün geçiren adam kötü bir, hani, kavgaya sebep olur. O aynı anda 2 kişiyi etkiler, yani, yolda kavga eden 2 insanı gören, o kavgaya dâhil olan belki 10 kişi. Hani, bu aslında, hani, geometrik olan, artan bir sosyoloji sorunu. Dolayısıyla, hani, çok çalışmak demek her zaman en iyi çalışmak demek değil. Gerçek anlamda olması gereken aslında verimli çalışmak. Ki hani, bugün dünyada zaten bunu özellikle yapay zekâ devrimiyle başaran ülkeler zaten, hani, çok çalışarak değil. Evet, hani hani, çalışma saatlerinin yüksek olması verimi arttırıyor mu? Bir yerden sonra o eğri artık, hani, tepe noktasına çıktıktan sonra aşağı dönmeye başlıyor. Dolayısıyla, hani, bu verimi gerçek anlamda, o optimal düzeni keşfedenler, eee, zaten kazanıyor. Ya, maalesef özellikle, hani, son dönemlerde bu WhatsApp'ın da hani, sosyal medya gibi, hani, özellikle anlık mesajlaşmanın yaygınlaşması, e, iş hayat dengesinin kopmasına ve dolayısıyla toksik bir iş hayatına sebep oldu. E, dolayısıyla, hani, bununla ilgili sınırlarını çizemeyenler ya da çizmek zorunda olamayan insanlar, hani, bakmak yükümlülüğü olan, hani, finansal yükümlülüğü olan insanlar etkileniyor. Dolayısıyla evet, hani, sınırları çizmek önemli ama maalesef, hani, özellikle sınırların olmaması aslında, hani, gün sonunda daha kötü bir çıktıya, hani, daha mutsuz insanlara, hem mutsuz insanlar, hani, mutsuz şirketlere, başarısız sonuçlara sebep oluyor. Dolayısıyla tehlikeli.
Ha ha. Evet. Evet. Hı hı. Değil mi, değil mi, değil mi? Hı hı. Evet, evet. Eee, çok haklısın ya, bu konuda söylediklerin gerçekten çok değerli. Peki, sen böyle bir baskı yaşadın mı? Yani çünkü ben ben buna baskı demeyi tercih ediyorum çünkü bu tamamen bir, eee, insanı baskı altına almaktan dolayı oluşuyor. Yani çünkü eee, iş saatleri dışarısın dışında işle alakalı bir şekilde işle alakalı bir şey için eee, bir çalışanını rahatsız eden bir patronun aslında onun hayatında bir baskı kurmaya çalıştığını düşünüyorum ben. Hiç böyle bir şey yaşadın mı yani? Y ya da yaşadığını bildiğin bir arkadaşın oldu mu? Nasıl bir şey yaşadı ve bu, eee, baskıyı nasıl yönetti?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Bununla ilgili şöyle cümleye giriş yapayım. Biz bir aileyiz, hani, klasik bir, evet, hani, klasik bir, eee, beyaz yaka yalanı, hani, klasik bir patron saçmalığı. Özellikle, hani, bunun tam Türkçe karşılığı yok, maalesef ki hani, mobbing diye bir kavram var. Hani, bu zorbalama, baskılama olarak geçiyor ama hani, bunu gerçek anlamda, hani, ciddi olarak baskılanması, hani, bununla ilgili çok ciddi bir Türkiye'de departmanın kurulması, hani, buna çok ciddi bir Türkçe kaynak atanması gerekiyor. Maalesef böyle toksik ortamlarım oldu. Özellikle mevcut işimden 2 önceki işim ve birazcık da bir önceki işin bir dönemi gerçek anlamda, hani, bu sürecin çok saçmaladığı, saatlerin kaybolduğu. Hani, işim gereği evet, ben bir sistem mühendisiyim, hani, sistem yönetiyorum. Evet, sistem uyumuyor, 7-24 çalışıyor ama hani, bu sistemi ayakta tutmak, sürdürülebilir olması çok önemli evet ama hani, bunu mantıklı kaynaklarla, mantıklı insanlarla yapmak lazım. Hani, 2 kişi eğer 5 kişinin işini yapıyorsa zaten gün sonunda hata yapma olasılığı artacaktır. Hani, ben yoruldukça zaten, hani, benim reflekslerim zayıflıyor.
<chuckles> Evet, klasik. Evet. Hıı. Hı hı. Evet. Değil mi? Evet, sonuçta siz de bir insansınız.
Evet, hani, reflekslerim zayıflıyor. Eee, dolayısıyla hata yapma riskim artıyor. Eee, bir yerden sonra artık, hani, oradaki ben hevesimi kaybedince zaten aslında gün sonunda, hani, kaybeden belki küçük bir maaş yüzünden şirket oluyor, yani, 1 birim insan çalıştıracakken aslında, hani, 10 birim mesela finansal zorluğa giriyor. Dolayısıyla, hani, bu dengeyi bulmak önemli.
Hı hı. Iıı, evet, çok haklısın ya bu konuda gerçekten, ııı, özellikle Türkiye’deki şirketlerin çalışanlarına bu şekilde baskı kurması ve dediğin cümle, "Biz bir aileyiz." cümlesini, bunu herhâlde duymayan yoktur ve bu, e e en klasik bir şekilde, eee, "Biz sizi, eee, canınız çıkıncaya kadar kullanacağız." demek galiba. Peki sence, <exhales> eee, bunun çözümü nedir? Yani, ııı, bi yani bunun çözümü biraz, eee, tekrardan şeye dönelim, yani teknolojinin kullanımına dönelim. Bunun bizim dengemizi nasıl bozduğuna falan dönelim. Eee, bu işte uykudan önce kullanmayı falan konuştuk, insanların gündelik hayatında bu teknolojiyi çok fazla kullanmalarından dolayı biraz, eee, tabiri caizse biraz kaba olacak ama aptallaşmalarından bahsettik. Eee, bunun çözümü nedir? Yani bunlar aslında bir bireysel bir alışkanlıkla mı bir çözülmesi gerekiyor yoksa, eee, böyle bir, eee, otorite tarafından bir uygulama, algoritma tasarımının, eee, belirleyici bir özellikleri sayesinde, eee, insanları yeniden, eee, gündelik hayata odaklandıracak bir şeyler mi olmalı? Na ne yapmalıyız yani sence?
Kesinlikle. Aynen öyle. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Eee, dolayısıyla, hani, hiçbir, eee, sosyal medya patronu, hani, daha az ekran süreni istemez. Aslında, hani, şöyle, gibi bu aslında bu bir sigara gibi bağımlılık. Hangi sigara şirketi, hani, sigaranın daha az kullanılmasını ister? Dolayısıyla, hani, patronlar bunu istemeyecektir çünkü daha fazla reklam, daha fazla insan, daha fazla kâr demek. Aslında, hani, bu konuyla ilgili hem bireysel hem de toplumsal hem de genel olarak demokrasiler, hani, eee, hani, kendi içindeki demokrasi oluşturulmalı. Hani, şöyle ki, insanlar tarih boyunca, hani, hata yapmış, savaş çıkarmış, soykırımlar yaşamış, hani, daha sonra mesela birlikler kurmuş, ittifaklar yapmış, hani, yasalar çıkarmış, hani, bunu korumuş. E, keza bunun için de, hani, hem bireysel olarak bir demokrasi keşfetmek yani şöyle ki, evet, hani, bir bağımlılık, ben bunu, sorunu biliyorum ve bunu kademe olarak çözeceğim. Ben mesela bunu kendimi keşfederek, hobiye zaman ayırarak aslında, hani, o enerjimi başka yere ayırarak çözdüm. İnsanlar da, hani, bununla ilgili yeni metotlar kullanabilir, hani, özellikle yeni nesil akıllı telefonlar, iOS ve Android’ler, hani, güzel mesela modlar sunuyor. Bu modlar mesela rahatsız etme ya da, işte, şu uygulama şu saatte, hani, bildirim atabilir, atamaz, hani, bunlar mesela ciddi anlamda bu süreleri düşürüyor. Eee, onun dışında, hani, insanlar oturup, hani, gerçek anlamda bu işe kafa yormalı. Ki zaten önümüzdeki 5-10 senede hani özellikle yapay zekâ devrimi ile birçok ülkenin ben bu alanda, hani, bakanlıklar, hani, departmanlar kurulacağını düşünüyorum ki bununla ilgili bir demokrasi kurulacak ve, hani, demokrasi sonucunda, hani, kararlar alınacak, belki, hani, yeni nesil bir yapıya geçilecek. Bence en doğru çözüm böyle olacaktır.
Evet. Evet. Hımm. Hı hı. Hı. Hı hı, evet. Evet, yani senin de dediğin gibi aslında bu bir sigara gibi alışkanlık olduğu için aslında, eee, bu tür sosyal medya mecralarının, eee, kurucuları, sahipleri, şirketleri tabii ki de insanların, eee, bu tür uygulamalardan, eee, uzak kalmasını pek istemeyecektir. Çünkü onlar da, e, bu insanlar ne kadar, eee, bu uygulamada vakit geçiriyorsa, bu içerikleri ne kadar fazla tüketiyorsa, eee, bu şirketler de o kadar para kazanıyor. Aslında işte çok güzel bir söz var ya, hani, eğer bir içerik, eee, eğer bir işte mal, mülk, işte, bir şey, eee, ücretsiz sunuluyorsa oradaki asıl ürün sizsinizdir diye. O yüzden insanların kendilerine daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Eee, çünkü aynı sigara gibi bu da aslında insanların gündelik yaşantılarına ve ileriki yaşantılarına çok zarar veriyor. Bu yüzden, eee, kendine daha dikkat etmeleri lazım. Eee, peki sana şunu soracağım. Eee, tabii çok az bir şekilde bahsettin, hani, insanlar böyle, eee, direkt olarak ne yapabilirler diye. İşte telefonların modlarından bahsettin ama bunu ayrı bir tutarsak yani, bunun haricinde pratik düzeyde ne deneyebiliriz? Yani, hemen uygulanabilecek 2-3 tane küçük alışkanlık, işte, aile içerisinde kural ya da iş, eee, içerisinde kural, eee, bunlar ne olabilir?
Hı hı. Kesinlikle öyle. Hı hı. Aynen öyle. Hı hı. Katılıyorum. Aynen öyle. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Aslında, hani, bununla ilgili yaklaşık 3-4 tane aklımda, hani, fikir var. 1 tanesi mesela özellikle bu Jeff Bezos'un, hani, kullandığı 2 pizza taktiği, hani, 1 toplantı, 2 pizza olarak, hani, planlanıyor. Şöyle 2 pizzadan fazla insan varsa zaten o toplantı gereksizdir ve ayakta yapılmalıdır. Hani, koltuk oldu mu, keza aynı şekilde, yani. Bununla ilgili mesela bir telefon demokrasisi. Telefonlar başlamadan nasıl, hani, eski çağlarda, hani, insanlar kılıç hani, kılıçlarını bir kutuya atarmış siyah kutuya daha sonra, hani, mafya balonu olması yani siyah kutu başlamadan önce, hani, böyle bir, eee, mason ayini düşünelim. Onu başlamadan önce insanların zarar verebilecek aletleri kutuya koyup, hani, iletişime başlaması, hani, bence artık özellikle, hani, uygulamalar ve telefonlar da aslında bir nevi iletişime zarar veren ve iletişimin sonunda, hani, sosyolojik sonuçlara sebep olacak aslında bir yerde zararlı bir şey. Bunu bir de, hani, direkt olarak kesmek de hatalı bence. Şöyle ki, hani, bir, eee, psikolojik rahatsız olan bir insan ve antidepresan kullanıyor. E, biz zaten bunu bir anda kestik mi aslında, hani, bir yoksunluk hissi olacak. Dolayısıyla, hani
Hı hı. He he. Hımm. Hı hı, evet. Değil mi, bu sonuçta bir bağımlılık olduğu için onun eksikliğini, eee, anında hissedecek, yani, dopamini anında, eee, ta eee, dibe vurduğu için, eee, burada aslında bir depresyona girme gibi bir, eee, tehlike de söz konusu. E, daha sonra bu insanın hem ba ııı, teknoloji bağımlılığını hem de depresyondan çıkarmak için çarpı 2 uğraş, eee, gerekecek gibi.
Kesinlikle öyle. Aynen öyle. Kesinlikle. Ve, hani, bu bağımlılıklar ki zaten, hani, özellikle, hani, sigara ve uyuşturucuda böyle anlık kesilme, hani, anlık yoksunluk hissi olan bağımlılıklar zaten geri dönüş olarak zaten belki daha fazla katlanarak artıyor, hani, kilo veren insanları düşünelim. Hani, bir anda mesela çok kilolu bir insan bir anda, hani, şaşırıp, hani, şok diyetlerle mesela hızlı kilo veriyor ama e, kısa bir zaman sonra zaten fazlasıyla geri oluyor, hani, ki teknolojide böyle bir şey ve teknolojinin şu olduğunu öğrenmek önemli teknoloji aslında bir savaşılacak ya da işte bağımlı olacak bir şey değil. Aslında çok ciddi bir dost. Hani, bunu iyi adapte olanlar iyi kullananlar gerçekten çok iyi yere geliyor. Hani, bugün özellikle, hani, Göbeklitepe'den başlayan medeniyet hikâyesine baktığımızda 10.000-12.000 senelik teknolojiyi öncü olanlar kullananlar hep iyi bir yere geldi ama bununla savaşanlar ya da işte bunun altında ezilenler, hani, pres makinesi gibi aslında patinaj çekip geçmişin tozlu sayfalarında yerini aldı.
Hı hı. Hı hı. Evet. Tabii ki de, yani, teknoloji, a bizim düşmanımız değil, yani, eee, aslında be benim, eee, lisedeyken hocamın çok güzel söylediği bir şey vardı. bin sekiz yüzlerde de insanlar hesap makinesine karşıydı ve ona karşı savaş açtılar ve bundan dolayı da bazı milletler, eee, matematikte geri kaldı, demişti. Peki, sana en son şunu soracağım. Eee, çocuklu aileler için, çocuklarını korumak için bunların biraz daha, tabii, eee, dikkatli olması gerekiyor. Yani, daha belki katı kurallar koymaları gerekiyor. Bu konu hakkında ne söyleyebilirsin? Yani, çocuklu ailelere önerebileceğin şeyler nelerdir?
Hı hı. Kesinlikle öyle. Aynen öyle. Tabii. Hı hı. Aynen öyle. Hı hı. Bunu tamamen, hani, kapatmak çok tehlikeli çünkü, hani, bunu çocuk başka yerde gördüğünde daha bağımlı olabiliyor ya da buna, mesela, ciddi anlamda kontrol getirip, hani, özellikle YouTube'un çocuk bölümü var, gibi. Bunlar gibi, mesela, hani, modlara geçiş yapılarak, hani, belirli aralıklarla, hani, düzgün vererek çünkü teknolojiden koparmak da çok tehlikeli artık, hani, teknoloji çağında, hani, insanlar çocuk yaşta kod yazmaya başlıyor. Dolayısıyla, hani, ebeveyn kontrolünde pedagojik bir eğitimle bence gerçek anlamda çocuk diğer arkadaşlarının yanında çok büyük fark atabilir.
Hı hı. Hı hı, evet. Evet, evet. Gerçekten haklısın. Yani, bu anlattıkların da gerçekten çok güzeldi. Teknoloji hakkında ve onun bizim dengemizi nasıl bozduğu hakkında çok güzel bir konuşma yaptık seninle. Gerçekten çok eğlendim ve aynı zamanda da bilgilendim. Sana te çok teşekkür ederim bu konuşma için.
Hı hı. Teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Tekrar görüşmek üzere.
Görüşürüz, görüşürüz.